Del mondo.
Sì, sì che poi era anche la teoria che dava un po' la lo spazio al fatto delle religioni, che diceva che ce n'erano così tante proprio perché c'era un qualcosa di collettivo da cui attingere, diciamo.
<chuckles> Bravissimo bravissima. E qui e quindi niente, ho ho provato quell'emozione in quel momento, ho sentito il ritornello, mi sono un po' spaventato perché ho sentito quella cosa, a me è piaciuta, uhm, veramente tanto e volevo farla sentire agli altri e e tanto meno registrarla per non dimenticarla. Allora ho detto a tutti: "Fermi, fermi, ho il ritornello, uhm schi cioè fammi registrare". Quando mi sono messo al microfono, m me la sono dimenticata sono sono andato in un panico totale, mi ero anche abbastanza arrabbiato con me stesso perché n non ho fatto in tempo diciamo a ricordarmela.
Sì, sì. Certo. No. <chuckles> A riprenderla, certo. No. <chuckles>
uhm, ho fatto silenzio per un altro minuto, me la sono ri ri mi è rivenuta, quindi me la sono ricordata e ho sono riuscito a registrarla e
Okay. Dai che bello, <chuckles> meno male.
e m e l'ho registrata anche con le parole ch le parole chiavi proprio sul momento che poi ho usato veramente nel ritornello. Cioè, quando l'ho scritto in realtà l'ho, diciamo, uhm, migliorato un pochino perché era un po' grezzo, però la base e era lì. Esatto. E niente
Però le parole sono quelli, certo. Ma che bello, cioè vorrei un sacco sentirla questa questa canzone adesso perché comunque è proprio il frutto di qualcosa che sembra anche un po' paranormale, ecco come se qualcuno fosse venuto lì e ti avesse cantato questa canzone anche se eri te che ti sentivi cantare, cioè è un po' <chuckles>
<chuckles> Esa esatto, bra bravissima. E niente, io infatti in quel momento cioè, ho sempre sentito che quel ritornello non l'ho fatto io. È come se io sono stato il canale per materializzare quella cosa in in questa realtà, però è venuto tutto insieme, cioè è stato strano. Allora
Certo. Che bello, come se avessi avuto una musa, uhm, di fianco che ti che ti suggeriva. Sì sì.
B bravissima, bravissima. E esatto. E in quel momento, quando comunque l'ho registrato, uhm, sono stato curioso del parere degli altri, perché magari dicevo: "Okay, magari piace a me è nella mia testa, ma in realtà agli altri non piace".
Certo.
E niente, tutti hanno avuto la st la mia stessa reazione e di solito cioè, raramente succedeva. Okay, mhmm, anche la mia manager conosceva i miei pezzi, sapeva cosa facevo, ma al in quel momento lei ha capito che quello era una cosa diversa.